Pues, mira, em, llevo muchísimos años haciendo e este trabajo que llevo ya casi 20 años. Y lo que nos caracterizaba, o sea, esta empresa, eh, que son traducciones, lo que nos caracte caracterizaba justo era las entregas a a en tiempo, en forma. O sea, como, éramos superresponsables, ¿no? Y ahora sí lo he notado que que de pronto, eh, como, pues, no llego a la entrega, no no no no lo logro terminar por estar haciendo pues, subo eh, sí, e exacto, y subo
Okey. Mm, okey. Tiempo y forma, okey. <giggles> En en Instagram, en TikTok, y esta <laughs> Vamos a decir la cosas como son. <laughs>
exacto. Y subo, bajo, doy vueltas por mi casa y pero sobre todo sobre todo en el celular. Este, mm, sí sí me ha pasado que de pronto al siguiente día, por le tengo o ese mismo día en la noche le tengo que escribir al cliente para que lo vea al siguiente día de decirle: "Oye, sucedió, eh, un percance, pero mañana lo tienes". Exacto. Exacto, como tener que echar una mentira, pues, no sé, si m pues, no sé si llamarle piadosa porque porque no, pero pero sí me ha pasado. Entonces, ahí es donde me entra la culpa, porque digo claro
Okey, okey. U un imprevisto, causa de fuerza mayor, sí. Es Piadosa. <laughs> Claro, claro, porque sabes sa sabes que estaba en tus manos, y tuviste que echar el recurso de la mentirita por ahí